जी। तो देखिए मैंने अभी नया-नया देखिए मेरा ना रूटीन शुरू हुआ है। जैसे मैं अभी कुछ 2 हफ़्ते के लिए देखिए मैं ना दूसरे शहर में था। और जैसे मैं देखिए वापस अपने शहर में आया। तो कहीं न कहीं न मेरा जैसे न, जैसे मैं पहले देखिए व्यायाम काफ़ी करता था। मेरे को शौक़ भी था जिम जाने का। परंतु देखिए जब से मैं बाहर वो दूसरे शहर में गया था ना कहीं न कहीं देखिए मेरा ना जो उस यात्रा के दौरान देखिए मेरा ना रूटीन टूट गया देखिए वया व्यायाम का। देखिए पहले ऐसा होता है देखिए मैं ना अपने दफ़्तर के समय के बाद न कहीं न कहीं
अच्छा।
देखिए मैं व्यायाम करने चल जाता था। परंतु अब क्या देखिए मेरे लिए सब कुछ फ़िर से नया हो गया। कहीं न कहीं न मेरा ना मन नहीं लग रहा है क्योंकि देखिए मैंने ना 2 हफ़्ते का देखिए मेरा ना समय जैसे बीच में छूट गया व्यायाम का। तो कहीं न कहीं देखिए मैं चाह के भी देखिए ना मेरा ना मन नहीं लग रहा। अगर मैं मतलब मैं सोचता हूँ छोड़ो यार इतनी देर इतने दिन नहीं करा तो थोड़े दिन और नहीं करते। तो कहीं न कहीं न मेरा रूटीन नहीं बन पाया फ़िर से और मैं ना काफ़ी परेशान चल रहा हूँ। तो क्या मेरे को कुछ बता सकते हैं इसके बारे में?
अच्छा। जी। बिल्कुल बता सकते हैं। हम बताने के लिए ही आएँ हैं। बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। और ये जो अ, समस्या आप झेल रहे हैं ये बहुत ही आम समस्या है और ये हमारे व्यायाम के
जी, जी।
जो भी आदतें अपनाते हैं अगर वो बीच में अ, कई बार छूट जाती है ना तो ऐसी समस्याएँ हो जाती है तो बिल्कुल आप घबराइए नहीं। तो मैं कुछ सलाह दूँ आपको ना इससे पहले थोड़ा और जान लेते हैं क्योंकि अगर थोड़ा और जान लेंगे ना तो और बेहतर सलाह मैं दे पाऊँगा आपको। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अ, दरअसल कितनी अ, लंबी थी आपकी ये अ, जो आपने यात्रा करी और फ़िर आप कब वापस आए और आने से पहले आपने अ, क्यों नहीं सोचा कि मैं दोबारा जाऊँ जिम? क्या वज़ह थी?
जी, जी। हाँ, देखिए तो ये जो यात्रा है ना कहीं न कहीं देखिए 2 से 3 हफ़्ते की थी। देखिए मैं जैसे अपने एक चचेरे, मेरे भाई के पास गया था। तो देखिए मैं ना वहाँ से ही जैसे मैंने वर्क़ फ्रॉम होम ले रखा था। तो क्या वहाँ पे भी देखिए मैंने ना इतना कोई व्यायाम तो करा नहीं था क्योंकि और अब क्या मेरे को ना हाल ही में देखिए 2-3 दिन ही हुए हैं। तो ना मैं सोचता भी हूँ कि ना चला जाऊँगा आज व्यायाम करने चला जाऊँगा परंतु देखिए मैं ना जा नहीं पा रहा और देखिए और बात मेरे को पता है क्या चुभ रही है क्योंकि देखिए मैंने ना जो फ़ीस है कहीं न कहीं देखिए 1 साल के पैसे भी दे रखे हैं। और मेरे को मुश्किल से देखिए अभी 1 महीना ही हुआ था जाते हुए और देखिए अब मैं जा नहीं पा रहा हूँ तो कहीं न कहीं देखिए मेरे को ना बुरा लग रहा है। क्योंकि अब ना मेरा मन नहीं लगता क्योंकि मेरे को जैसे पहले अ, जब मैं जाता ना तो मेरे ना एक अनुशासन बना हुआ था कि हाँ, जैसे ही शाम का समय होता था देखिए 6-7 बजे मेरे को देखिए व्यायाम करने जिम जाना ही होता था। परंतु देखिए अब जैसे 6-7 बजते हैं ना कहीं न कहीं मेरे मन में ना ये ख़्याल आ जाते हैं कि मेरे को अगर 2-3 तो हफ़्ते हुए ही हैं अब 1-2 हफ्ता और नहीं जाता महीने बाद ही चला जाऊँगा। परंतु देखिए मेरे को अंदर ही अंदर ना फ़िर जब मैं नहीं जाता ना तो देखिए रात को मेरे को ना थोड़ा गिल्ट महसूस होता है कि यार मैं एक तो मैं जैसे मेरी एक तो मेरा देखिए का मतलब मेरी जो नौकरी है वो भी ऐसे पूरे समय बैठना ही होता है। तो कहीं न कहीं देखिए मेरे को ना ये डर सताता है कि ऐसा तो नहीं होगा कि ना कि रूटीन टूटने की वज़ह से कहीं न कहीं देखिए मैं मोटापे का शिकार न बन जाऊँ फ़िर से, तो ये कहीं न कहीं बात ना मेरे को चुभती जा रही है अंदर ही अंदर। जी।
जी। हाँ। जी, बिल्कुल अ, चुभने वाली बात है और ये जो आपकी डर है या आप घबराते हैं कि मेरी मोटापा ना बढ़ जाए और आपके अप जो गिल्ट फ़ील कर रहे हो, बिल बिल्कुल होना आम है। जब हम कुछ हमारा गोल होता है, जब वो हम उस गोल से तो ऐसा होना होता है हमारे साथ, तो बिल्कुल, घबराइए नहीं, आप बिल्कुल ट्रैक पे वापिस आ सकते हैं। तो थोड़ी और बातें अ, करते हैं आपसे और जानते हैं कि अ, <clears throat> कि वजह क्या है? अ, किस वजह से नहीं आप जा पा रहे हैं? कि अ, मुझे थोड़ा ये बताएँगे? क्या कोई समय है, समय की वजह से नहीं जा पा रहे हैं या कोई अ, ऐसा एनवायरनमेंट है आस-पास? जैसे अ, होता है ना कि कई बार दोस्तों से घिरे होते हैं, तो मन नहीं "क्या? अरे! यार, यहाँ ही मज़ा आ रहा है, क्यों जिम जाना?" तो और या फिर कोई वजह है, यहाँ मुदित यात्रा करके आप वापस आए, तो वहाँ पे काफ़ी थक चुके हैं या वहाँ पे कुछ ऐसा अ, चीज़ें हुई कि अ, कोई दिक्कत हो गई या फिर आपका मनोबल टूट गया है या कोई अ, लाइफ़ में कुछ ऐसी चीज़ें, स्ट्रेस चल रही हैं और भी कारण हैं? तो पीछे क्या आपने ट्रिगर समझा? क्या वजह क्या है?
जी, जी। जी, जी। जी, जी हाँ, देखिए, देखिए हुआ क्या है ना कि जैसे मेरे को देखिए 2-3 हफ़्ते जब मैं आया ना तो कहीं न कहीं देखिए एक ना थकावट भी थी। तो मेरे को ये लगता था कि देखिए थकावट क्या है ना कहीं न कहीं न मेरे में अंदर ना वो ऊर्जा देखिए मैं ना महसूस नहीं करता था। एक मेरा मनोबल भी टूट गया था क्योंकि देखिए मैं ना जैसे इतने समय से देखिए वो एक कार्य कर रहा था मैं व्यायाम कर रहा था परंतु जैसे ही वो देखिए एक अनुशासन टूटा ना कहीं न कहीं देखिए 2-3 हफ़्ते जब मैं गया नहीं देखिए एक व्यायाम करने, जिम करने तो मेरे को ये लग रहा है कि ना यार एक तो देखिए एक तो थकावट भी थी। कहीं न कहीं अब देखिए वो ना थोड़ा जगह भी बदली है फ़िर से देखिए मैं आया हूँ अपने शहर में कहीं न कहीं न वो उसके में आ इ उसके वो हो रहा हूँ उसके आदि हो रहा हूँ। कहीं न कहीं न वो वक्स थोड़ा सह ठहल रहा हूँ वहाँ पे सहम रहा हूँ, तो कहीं न कहीं मेरे को मुश्किल हो रही है। अब देखिए फ़िर से ना वो शुरुआती देखिए रूटीन को वो फ़िर से उसी तरीके से बनाने में जैसे मैं तो ऑफ़िस जब दफ़्तर जाऊँ सुबह फ़िर शाम को फ़िर देखिए व्यायाम जाऊँ। क्योंकि कहीं न कहीं पहले के ज पहले क्या था मेरा ना थोड़ा मैंने उस तरीके से देखिए अपने आप को ढाल लिया था कि ठीक है मैं जैसे ही दफ़्तर से आऊँगा 1 घंटा थोड़ा रेस्ट करके चल जाऊँगा। परंतु देखिए अब थोड़ा थकान भी है थोड़ा मेरे को आलस्य भी आ रहा है कि अब कौन जाए? तो ये सभी थोड़े-थोड़े कारण है ना, जिसके से कहीं न कहीं मेरा ना मन नहीं लग रहा अब देखिए वहाँ पे जाने का। जी।
हाँ, हाँ। जी अ, बिल्कुल समझ पा रहा हूँ अ, आपकी बातों को अ, और ये आपको आलस्य हो रहा है और पहले जैसी अ, रिदम नहीं मेंटेन कर पा रहे हो आप और वहाँ से आने के बाद होता है कि कभी-कभी अ, ऐसी चीज़ें वहाँ होती हैं, तो हो जाता है कभी-कभी ऐसा, कोई घबराइए नहीं। हाँ, ये बताइए कि आप ज जब पहले जिम जाते थे, तो अ, कब से जा रहे थे, कितने समय तक गए और अ, आपके अ, हेल्थ में कुछ सुधार आया था उस जिम के बाद? अ, क्या अभी मोटापा आपकी बढ़ तो नहीं रही कहीं? क्या आप अभी वेट अपना मेन चेक कर रहे हो?
जी, जी। जी, जी, देखिए, वैसे अगर मैं आपको बताऊँ ना, जैसे ना मैं जब मैं पहले व्यायाम जिम इसलिए करने जाता था क्योंकि देखिए, मेरा ना कार्य ही ऐसे है, जैसे मैं दफ्तर पे, देखिए, मेरा जो पूरा समय है, 6 से 7 घंटा या 8 घंटा, देखिए, मेरे को ना लैपटॉप की स्क्रीन के आगे देखिए बैठ के रहना होता है। तो देखिए, कहीं न कहीं देखिए, उस समय देखिए मैं मोटापे का शिकार होता ही जा रहा था, तो देखिए, इसी कारणवश ना, देखिए, मैंने ना व्यायाम भी इसलिए अपने जीवन में लागू करा था, क्योंकि मैं ना वो जो मोटापे का शिकार है, वो ऐसे ना बनूँ और देखिए, उससे ना मेरे को काफ़ी फ़ायदे भी हुए थे। देखिए, कहीं न कहीं, देखिए, मैं ना वहाँ पे वज़न की देखिए मैं त अ, ताकत की भी देखिए वहाँ पे मैं एक व्यायाम करता था, जिससे देखिए, मेरे को थोड़ा ताकत भी देखिए महसूस होती थी। कहीं न कहीं देखिए, मैं वहाँ पे कार्डियो करता था, साइकिल चलाता था, चलता था, तो कहीं न कहीं देखिए, मेरा वज़न भी कम हो रहा था। परंतु देखिए, जैसे एक तो मैं 3 हफ़्ते बाहर रहा, मैंने देखिए वहाँ पे भी काफ़ी खाया है, वहाँ पे सिर्फ़, देखिए, मैंने सिर्फ बैठ के वर्क फ्रॉम होम था, देखिए, मैंने सिर्फ़ वहाँ से ही काम कर रहा था बैठ के, कहीं न कहीं खाया भी काफ़ी है। अब देखिए तो ना मेरे को कहीं न कहीं एक डर भी सता रहा कि ना, ऐसा ना हो जाए ना, मैं क्योंकि मेरे को लग भी रहा है ना कि धीरे-धीरे, देखिए, मैं ना वापसी ना वो मोटापे का शिकार होते जा रहा हूँ, तो कहीं न कहीं, हाँ, ये मेरे को बात चुभ रही है। तो ना यही और ना इसको ही अब मैं बार-बार सोचता हूँ कि रिटून रूटीन में नहीं डाल पा रहा, तो कहीं न कहीं मेरे को ना और बुरा लगता है। तो ना समझ नहीं आ रहा, तो क्या आप मुझे कुछ बता सकते हैं कि जिससे मेरा जिससे मैं इस इस स्थिति से निकल पाऊँ?
हाँ।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
जी, आपका भी बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद।